देखिए, त्योहार जो हैं हमारी ज़िंदगी के बहुत ही अहम हिस्से हैं। तो आपको क्या लगता है त्योहार किस लिए अ, मनाए जाते हैं? वो या भगवान को पूजा करने के लिए एक एक समय पे प्रार्थना करने के लिए या किस ये लोगों को पा अ, मने अम पास लाता है। लोगों लोग एक-दूसरे से मिलने की भी मदद करता है। आपकी राय में ये अ, त्योहार किस किस लिए हम मनाते हैं?
जी, देखिए मुझे तो अ, पर्सनली ऐसा लगता है, मैं अपने खुद के अनुभव से अगर आपको बताऊँ कि त्योहार ना कहीं न कहीं लोगों को पास लाने में बहुत मदद करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि हमारे यहाँ जब भी रक्षाबंधन का त्योहार होता है ना। मैं आपको बताऊँ हमारे यहाँ हमारी जितनी भी बहनें हैं जिनकी शादी हो गई है, जिनके नहीं हुई है। जो अ, दूर रहते हैं जैसे मामा की भी कुछ लड़कियाँ हैं, कुछ भाई हैं हमारे। तो वो क्या होता है ना अ, हम कहीं न कहीं एक साथ आते हैं। तो अ, देखिए एक तो इतना दूर का रिश्ता इतने व्यस्त रहते हैं हम अपने काम में, कोई अपने करियर में व्यस्त है, कोई अपने और भी दूसरे कामों में व्यस्त रहता है। तो क्या होता है इससे एक जुड़ता बनती है, हम साथ आते हैं बड़ा मज़ा आता है। देखिए कहीं न कहीं 1-2 दिन तो ऐसा होना ही चाहिए कि हम अपने पुराने रिश्तों से मिलें। क्योंकि इतना मतलब देखिए ना कितना टेंशन तनाव अपने जीवन में है। तो इसे कम करने के लिए भी तो कहीं न कहीं लोगों से मिलना-जुलना ज़रूरी है। तो तुरंत ही पुरानी यादें ना ताज़ा हो जाती हैं उन लोगों से मिलने के बाद और एक मज़ा-सा आ जाता है और अच्छा लगता है कि हाँ जो हमारे रिश्ते हैं कहीं न कहीं हम उनके पास में हैं।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, तो आप क्या करते हैं रक्षाबंधन में आप अ, स सबसे मिलती हैं क्योंकि आजकल जैसे अ, लोग अलग-अलग शहर में रहने लगे। तो आप क्या करते हो अ, रक्षाबंधन के दिन?
हाँ। जी, देखिए हमारे यहाँ ना तो कुछ भी हो जाए हम कहीं भी रहें, रक्षाबंधन में हम ज़रूर आते हैं। मतलब देखिए मेरे बहुत सारे भाई हैं अ, मेरे मामा के जो बच्चे हैं, मेरी बुआ के बच्चे हैं तो इन लोगों की बहनें नहीं हैं मतलब जो हैं मतलब सिर्फ भैया लोग हैं तो मैं ही हूँ। तो ऐसा भी रहता है कि ज़रूरी भी है। मैं नहीं आऊँ तो फ़िर अच्छा नहीं लगता है, एकदम त्योहार त्योहार-सा नहीं लगता है भाई सब मेरे ये कहते हैं। मानिए कभी ऐसा होता है ना कि अगर मैं अपने कॉलेज में हूँ उम, मेरी परीक्षाएँ चल रही हैं और देखिए आना-जाना में थोड़ा-सा ना हो जाता है। तो छुट्टी तो उस दिन रहती है लेकिन आने में 1 दिन फ़िर जाने में फ़िर पैकिंग करने में तो दिमाग थोड़ा डायवर्ट हो जाता है। तो मैं कभी-कभी ना मेरी परीक्षाएँ रहती हैं तो मैं नहीं आती हूँ। तो मेरे सारे भाई ना वो कोशिश करते हैं कि अ, वो सब एक अ, मतलब अपनी अ, कार उठाते हैं और वो सब आ जाते हैं। तो मुझे बहुत मदद अच्छा लगता है कि हाँ कम से कम अ, त्योहार में मैं ना जा पाई, तो मेरे भाई आए। तो देखिए अगर त्योहार ना होता ना तो वो कहाँ जाते हैं, कहाँ हो पाता है ऐसा कुछ। तो देखिए साथ में समय बिताने में ना त्योहारों ने बड़ी मदद करी है। नहीं तो साल-साल भर बीत जाता है मैं आपको कहूँ हम प्लानिंग ही करते रह जाते हैं। हाँ तुम आना, तुम आना मैं कहती हूँ हम आएँगे, हम आएँगे लेकिन हो नहीं पाता है। तो त्योहार जब आते हैं ना तो चीज़ें अपने आप हो जाती हैं कहना नहीं पड़ता है।
हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ। अच्छा। हुँ। हाँ, हाँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ। बिल्कुल, सही कहा आपने। त्योहार अ, के वजह से ही हम एक-दूसरे से मिलने लगे हैं आजकल। मगर जैसे आपने कहा कि अ, त्यो ज जो आप राखी का त्योहार मनाते हैं, क्या बता सकती हैं कि कैसे होता है, कैसे मनाते हैं, कोई खास आप व्यंजन बनाते हैं? अ, कौ कौन-सा तरीक तरीका होता है मनाने का?
हाँ। जी। अ, देखिए वैसे तो तरीक़े अब बदल रहे हैं। पहले के समय जैसा नहीं रहा लेक़िन, पहले हम घर पे बनाया करते थे। अ, पेड़ें बनाते थे हम अ, जैसे कि अ, घर पे दूध से दूध को जला कर के ना उसे पेड़ा बनाया जाता था और कभी-कभी ना गुलाब जामुन भी बनाते थे। मैं सच कहूँ अ, तो जब हम बनाते थे ना तो
हुँ, हुँ। अच्छा। अच्छा। क्या रक्षाबंधन की कोई ख़ास ऐसे है कि ये व्यंजन बनाना है कि कुछ भी आप बना सकते हो मीठा?
नहीं, हम कुछ भी बना सकते हैं। हमें बस मीठा चाहिए होता है कि हाँ, भाई को मिठाई खिलाकर र राखी बाँधते हैं, इससे अ, प्रेम बढ़ा रहता है हमारे बीच में। तो अ, देखिए अ, पहले क्या होता था ना गाँव की तरफ़ अगर मैं बात करूँ तो, हमारे गाँव में ना बहुत बढ़िया क्वालिटी की मिठाई नहीं मिलती थी या तो हमें शहर में बड़ा दूर जाना पड़ता था या तो मुश्किल होती थी थोड़ी। तो हम सोचते थे क्यों ना हम घर पे ही बना लें एक तो सा बजट भी बच जाएगा, जाने-आने का ख़र्चा भी बच जाएगा, और तो पता नहीं अ, हमें ना थोड़ा-सा विश्वास नहीं रहता कि किस सफ़ाई से उन्होंने बनाया होगा और गा गाँव में ना छोटी-छोटी दुकानें होती हैं, बहुत बड़ी दुकानें नहीं होती हैं तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही था। तो हम घर पर ही कुछ ना कुछ ट्राय करते रहते यूट्यूब से देखकर और अ, मेरी ना जैसे आस-पास में जिन बहनों की शादी हो जाती थी ना, वो भी आया करती थी अ, तो त्योहारों में, तो और भी ज़्यादा मज़ा आता था। इसे अ, सिर्फ़ मैं रक्षाबंधन की बात ना करूँ, होली में भी दिवाली में भी इसमें भी बहुत मज़ा आता है।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल। <chuckles> हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। तो मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे रक्षाबंधन हो गया वैसे मैं एक त्योहार का नाम ले रही हूँ। जैसे पहले होता था कि अ, हम कहते थे कि भाई-बहन अ अ, जब रक्षाबंधन र ब बाँधती है राखी तो, भाई-बहन की रक्षा करते तो आजकल की दुनिया में आपको लगता है कि उसे उसकी मान्यता है, कि सिर्फ अ अ, मने ऐसे अ, तम तोहफा देना और लेने में ही अ, ल हो गया है? हुँ।
उम, जी। जी। <chuckles> हाँ, देखिए ये चीज़ें तो चल रही हैं। लेकिन, देखिए कहीं न कहीं वो भी एक तरह से प्रेम होता है। मैं तो अपने भाइयों से कहती हूँ मुझे ये चाहिए, तो चाहिए, तो चाहिए। तो वो हँसते हैं, कहते हैं ऐसा दे दे। हाँ, तो क एक है प्यार बना रहता है लेकिन हाँ, आपने ये चीज़ें बड़ी सही कहीं कि समय जैसे-जैसे बदल रहा है ना, लोग बदलते जा रहे हैं। कहीं न कहीं रिश्ते को दूर रख अ, रख रहे हैं, और अगर इस तरह के त्योहार ना रहे ना तो पास लाने में बड़ी दिक्कतें हो जाएँगी। कहीं न कहीं भाई-बहन से ही डिजिटल दुनिया में बहुत बिज़ी हैं लोग। आधुनिकता की तरफ इतने जाते जा रहे हैं, भीड़ इतना है, लोग अपने करियर के में इतने फँसे हुए हैं। पहले के समय में देखें अ, कितना हुआ करता था कि खानदान में इतना बड़ा खानदान है, सारे भाई-बहन एक साथ रह रहे हैं, तो मज़ा आता था। लेकिन अब देखें जैसे कभी-कभी ना लगता है त्योहार कितने नीरस से हो गए हैं, क कोई पास रहना ही नहीं चाहता है। पहले मैं आपको बताऊँ अभी अ, को पहले क्या हमारे यहाँ तो ये देखिए संयुक्त तो परिवार है हमारा। तो हम ना जब भी त्योहार आते हैं, दिवाली है, होली है, हम पहले ही छुट्टियाँ लगा देते हैं अपने ऑफिस में, कि नहीं जाना है तो जाना है भाई। मेरी सारी बहनें आई होंगी तो एक उत्साह बना रहता है, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं त्योहार ना होना तो हम कभी जाएँगे ही नहीं। तो त्योहार का होना बड़ा ज़रूरी है।
अच्छा, हाँ, वो तो है। हुँ, हुँ। हुँ, बिल्कुल। हुँ। हुँ, बिल्कुल, हाँ। हुँ। अच्छा, हाँ। हुँ। अगर सोचिए कि किसी दिन मने आपको छुट्टी नहीं मिली या उनको भी छुट्टी नहीं मिली, तो आप त्योहार कैसे मनाते हैं, एक डिजिटल तरीके से मनाना मनाने का अ, मने आजकल हम सुनते हैं डिजिटली अ, बहुत कुछ हो रहा है मने क शादियाँ भी हो रही है तो आप क्या त्योहार मनाते हैं ऐसे? अपने से अपने लोगों से जो दूर हैं।
हाँ। हाँ जी। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल देखिए जी, ज़रूर। देखिए कभी-कभी ना हमारे यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी जो होती है वो मेरे घर पे मनाया जाता है तो कभी अगर मुझे, कॉलेज से मेरी छुट्टी नहीं मिल पाती है ना, तो मुझे बड़ा दुःख होता है। तो मैं तो क्या करती हूँ, कुछ करती नहीं हूँ मैं देखा करती हूँ, कि किस तरह से हमारे घर में, मेरे भाई-बहन है ना जब भी वो पंडाल सजाते हैं। यह जो हमारे यहाँ जो प्रसाद बनता है या फिर, जो सामूहिक रूप से तैयारियाँ वो करते हैं ना भोजन-वोजन बनाते हैं। अ, मैं वीडियो कॉल कर कर के दिखाते हैं वो मुझे। इसके साथ-साथ जो झाँकियाँ बनती है ना तो मैं एक-एक चीज़ की डिटेल्स लिया करती हूँ फिर वही सोचती
हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। अच्छा, हाँ, हाँ। वो क्या होता है? झाँकियाँ, आपने कहा झाँकियाँ?
हाँ। हुँ, हाँ। वो देखिए अ, वैसे तो अब बहुत सारे तरीके से बनाए जाते हैं लेकिन जब हम छोटे थे ना, तो अ, जब हमारे यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी हुआ करती थी तो हम साड़ियों से बनाते थे। मम्मी लोगों की बढ़िया-बढ़िया सी साड़ी ले लेते थे और उससे ना एक अ, पूरा आप कह सकते हैं, जैसे टेंट नहीं लगाते हैं वैसे लगाया जाता था जिसमें हाँ। सजावट की झाँकियाँ लगाते थे हम पंडाल, पंडाल बोलते थे हम पंडाल सजा रहे हैं। ए बड़ा समय लगता था पूरा सुबह से लेके शाम लगा देते थे हम लोग, पूरा वो 2 दिन का उत्सव होता था। अह हाँ, घर में ही करते थे हम, लेकिन अब तो देखिए कितनी सारी चीज़ें आ गई हैं तो अब तो अ, हम बाहर से भी मँगा लेते हैं कि लेकिन तब भी कोशिश यही रहती है कि भगवान के लिए करना है तो साफ़-सफाई का ख़ासा ध्यान रखना होता है। अब तो रूइयों से भी बनती हैं तो मैं तो नहीं बना पाती लेकिन हाँ, मेरे कुछ भाई लोग हैं वो, बनाते हैं, तो उससे होता है अ, साथ-साथ खाने-पीने की चीज़ें भी बनती हैं तो वो उसमें बहुत मज़ा आता है।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा वो सजावट की अ, बात है। अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। हुँ। अरे वाह! हुँ। घर में ही आप करते थे ऐसे? हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। तो अच्छा तो आपने कहा कि प अ, पंडाल बनता है जन्माष्टमी के दिन, तो क्या आप लोगों को, रिश्तेदारों को, सबको बुलाते हैं घर में और पूजा करते हैं?
जी हाँ, ज़रूर हमारे यहाँ बहुत लोग आते हैं। हमारी बुआ लोग आती हैं हमारी, बुआ लोग तो आती ही आती हैं उनका तो रहता है कि उन उनका होना ज़रूरी है, तो बुआ के बच्चे आते हैं। फिर उसके बाद अ, मम्मी लोग की मौसी लोग आती हैं, उन लोग का बहुत रहता है कि हाँ, तो अ, जब हमारे यहाँ होता है तो भीड़ ए एकदम बढ़िया बढ़ जाती है कि दिन कब निकलता है काम करते-करते लोगों को खिलाते-पिलाते, चाय बनाते कि पता ही नहीं चलता है। और देखिए जब त्योहार खत्म होते हैं ना तो हम थक इतने जाते हैं ना मतलब हमें नींद नहीं आती हैं, हम पूरी-पूरी रात जगते हैं, बातचीत करते में पूरा समय निकल जाता है। मज़ा बहुत आता है लेकिन
अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। बिल्कुल। देखिए ऐसे होता है ना कि अ, रिश्तेदारों में कभी हम झगड़े हो जाते हैं लोगों से हम बातचीत करना बंद कर देते हैं। तो क्या आपको लगता है त्योहार अ, एक ऐसे ज़रिया है लोगों को लोग अ, मने लोगों को मिलाने के लिए?
जी। हाँ जी, ज़रूर। ये तो बिल्कुल अ, सही बात कही आपने बहुत सही सवाल किया। देखिए होता अक्सर ऐसा ही है कि अ, कभी-कभी किसी से मनमुटाव हो जाता है ना तो खासकर होली के समय पे मैं आपको कहूँ होली में ना अगर मैं आपने पड़ोसियों की बात करूँ। हाँ, तो मतलब मेरी पड़ोसी से मेरी थोड़ी-सी अनबन हो गई थी। लेकिन होली वाले दिन वो आईं मेरे घर और फिर उन्होंने मुझे भी बुलाया। उन्होंने मुझे गुलाल-वुलाल लगाया। मतलब बातचीत होती ही नहीं थी। मतलब लगभग 2-3 महीने हो गए थे कुछ मुद्दे थे हमारे आपसी ज झगड़े नहीं हुए थे लेकिन मनमुटाव-सा हो गया था। वो मुझे देखती थी तो पलट जाती थी लेकिन ब जब होली आया ना तो अ, देखिए अ, खाम मतलब होता है ना ये तो मिलने का ही त्योहार होता है। तो कहीं न कहीं वहाँ से चीज़ें सही हुईं फिर उन्होंने मुझे बुलाया अपने घर फिर मैं भी गई ऐसा नहीं किया मैंने कि नहीं-नहीं मैं नहीं जाऊँगी। तो देखिए अ, पड़ोसी अगर बुलाएँ तो चले जाना चाहिए फिर वो बहुत खाना स्वादिष्ट बनाती हैं, मैं सच कहूँ। मैंने उनसे कहा कि मैं इसको बड़ा मिस कर रही थी तो उन्होंने कहा अरे ठीक है गलतियाँ हो जाती हैं फिर हमने बातचीत करी अब काफ़ी चीजें बेहतर हो गई हैं हमारे बीच।
हुँ, हुँ। अच्छा। हाँ, कहते हैं <chuckles> हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। बिल्कुल, ये तो बढ़िया है कि अ, त्योहार के वजह से आप लोग जो मनमुटाव होता है वो भी अ, निकल जाता है और लोग मिल जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हम जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें त्योहार अ, मनाने चाहिए क्योंकि आजकल की ऐसे अ, जो ज़िंदगी है इतनी अ, हमें ख़ुद के लिए टाइ अ, मने समय नहीं रहता तो हम त्योहार कैसे मनाएँ? अ, क्या ये अ, एक ज़रूरी चीज़ है ये हमें अपने बच्चों को या आने वाली पीढ़ी को बतानी चाहिए?
उ, जी। हाँ जी, ज़रूरी तो बहुत है। देखिए कहीं न कहीं अ, त्योहार जो होते हैं वो हमारे धार्मिक चीज़ों को बताते हैं। हमें लगता है कि हाँ, ये मनाया क्यों जाता है? धीरे-धीरे इसके तरीक़े भले बदलते जा रहे हैं लेक़िन देखिए, त्योहार आज भी मनाए जाते हैं, लोग आते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि अब एकल हो रही है चीज़ें। पहले क्या होता था, लोग सामूहिक रूप से ज़्यादा मनाने की कोशिश किया करते थे। हमारे यहाँ तो देखिए आज भी वो रीति-रिवाज़ चलते आ रहे हैं। हम अभी भी अ, चाहे हमारे यहाँ नवरात्रि की पूजा हो, दिवाली पूजा हो, तो हम अ, पंडाल लगाते हैं माता का अ, अ, जो भी अ, नवरात्रि में जागरण करते हैं हर 9 दिन तक लगातार। तो इससे क्या होता है ना देखिए, हम अपने आस-पास के लोगों से जुड़े रहते हैं, एक सामाजिक व्यवहार बनता है हमारा। वहीं अगर देखिए अगर लोग चुपचाप रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं या फ़िर लोग सोचते हैं कि हम तो अपने घर में ही कर लेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमको भीड़ नहीं पसंद, तो ये चीज़ें ना कहीं न कहीं आपको सामाजिक व्यवहार से दूर ले जा रही हैं और शहरों में ख़ासकर ये ज़्यादातर देखा गया है।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
हाँ जी। बिल्कुल। हाँ, ये चीज़ें तो होती हैं संस्कृतिक कार्यक्रमों में भी अ, स्वागत करने के लिए आते हैं लेकिन देखिए ना, जब भी कोई त्योहार होते हैं, हमारे यहाँ तो मैं आपको बताऊँ छठ पूजा के समय बात करें, दिवाली के समय बात करें, तो देखिए ना रिज़र्वेशन नहीं मिलता है ट्रेनों के अंदर, बस पूरी भरी हुई और अ, स्टेशन पर चले जाएँ खासकर अ, छठ पूजा की अगर मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ तो अभी अ, 2-3 दिन पहले अ, बीती है तो मतलब इतनी भीड़ रहती है सड़कों पर बाज़ारों में इतनी रौनक थी, तो एक होता है ना, बहुत मज़ा आता है हमारे यहाँ तो छठ में जब हमारे यहाँ छठ मनाया जाता है ना, तो हमारी सारे रिलेटिव्स आते हैं। तो देखिए, कहीं न कहीं हम दो हमें जोड़ने का एक बहुत अच्छा ज़रिया हो सकता है ये त्योहार, बस हम उन्हें प्यार से मिलकर स्वाहार से मनाएँ, प्रेम भावना बनी रहती है अन्यथा अगर मानिए त्योहार ना रहे ना, तो लोग आते भी नहीं हैं कहाँ आप आते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे हम कहते हैं कि आना तो पड़ेगा ही, कोई बहाना नहीं चलेगा इस बार तो आना ही आना है, तो देखिए हम बुलाते हैं कितने प्रेम से तो लोग आते हैं बस यही है कि ये आधुनिकता की भावना है वो थोड़ी-सी कम कर करनी करनी पड़ेगी हमें।
हुँ, हुँ। हाँ, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ, बिल्कुल, हाँ। हुँ, हुँ। अच्छा, हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, सही है। अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल, आपकी बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा त्योहारों के बारे में आपने बहुत अच्छा बताया कि ये लोगों को कैसे अ, मिलने में मदद करता है। आपसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा अ, आशा है फिर से बातें होंगी, धन्यवाद।
उम, जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।